いですかね、なんか半年に1回がね、なんかこういいバランスかなって思いつつも、やっぱりなんか友達多い人とかだと結構しょっちゅうランチに行ったりとか、あの、ね、うん、そっちの方がいいのかな？なんかちょっと、でも、アクティブさが羨ましいって思うこともありつつ、うーん。
いますね。 なるほどな。あ、でもその気持ちは確かに分かります。<chuckles> そうですよね、自分が、ね、自分が持ってないないものねだり じゃないですけど、ね、やっぱり自分にん、がね、半年に1回なので、向こうはしゅういちとか、ま、いね、行ってるってなると、やっぱどうしても羨ましいって思うことありますよね。
ううん。 なんかね、うん。 ああ、なるほど。 う、うん。 うん。 うんうん。 いや、そうなんすよ、なんかね、今はね、自分の中のバランスで、ま、半年に1回がこう、ちょうどいいかなってこう落ち着いてきてるところではあるんですけど、ま、やっぱりなんか、すあの、毎週とかだとね、あたしほんとにちょっと外出ただけで帰ってきた時ぐったりしちゃうんですよね。
うん。 うん。 はいはい。 うん、うーん。リモートの方ってまあ、そうですよ、そうゆそうです、そういう方多いですよね、多分。
うーん。 うん、はい。 あ、そうなんですかね。なんか自分がこう、まあ、けあ、なんかマイノリティなんじゃないかとかね、ちょっと思、ますけど、やっぱりリモートワークが好きな人ってそういう人が多いんですかね。うんうん。
うん。 いやいやいやいや。 多いと思います。まあ、そうですね。あと、意外になんですけど、相手から見るとリモートですごい羨ましいって思ってるかもしれないですね、なんか。
ああ、ま、確か、ね、リモートワークちょっと憧れられやすいっての、ありますよね。うーん。
うーん。 ですね、わざわざね、毎日出社して、あの、ん、あ、で、満員電車揺られてとか、なんか綺麗な服装とか化粧して、なると、めちゃくちゃ大変じゃないですか、それ。
うーん。 うんうん。 うーん。 いや、めっちゃ大変ですよね、ほんとに。
ね、すそれをで、しないでだけでも、もう、すごい多分羨ましいって思う人いると思いますね。
ま、確かに、なんかやっぱり女性だとね、メイクとかあったり、うーん、いろいろあるし、ま、満員電車もねかなりストレスですよね。うんうん。
うーん。 そうですね。 そうなんです。なのでやっぱりね、ないものねだりっていう部分あると思うんです。全然ね、他の人より、僕も羨ましいって今思いましたもん、リモートで働いててみて。で、ちゃんと半年にいっかいとか会える友人がいるっていうのがめっちゃいいって思います。ほんとにゼゼロ0と1は全く違うと思ういや、めっちゃいいなと思いますね。
あ、そんなああ、なるほど。うん。うんうん。 あ、そうなん、すね。 ああ、なるほど。いやほんとね、そう言っていただけでちょっと嬉しいというか、ああ、なるほど、自分もね、なんかこうコンプレックスばっかりだけど、こう、ちょっと羨ましいなって思ってる人がいるってのが分かるだけでもすごくね、ホッとしました。ありがとうございます。
ううん。 いえいえ。 ん、いやいやいや。 いえいえいえ。まあ、あのね、ほゲーム、フォートナイト楽しいですけど、あの、寝不足ならないようにやりすぎない注意してください。
はい。<laughs> あ、ありがとうございます。いや、今日はね、お話聞いていただいてもらってありがとうございます。ちょっとあの、いろんな視点がね、知れて嬉しかったです。ありがとうございました。
ええ。 いえいえ、またよろしくお願いします。